Iya bener banget sih Kak. Terus kalau misalnya tadi gitu ya Kak kalau kita bakal tahu gitu, eee, entah itu dari sakit atau apa pasti kan kita, eee, akan membuat suatu momennya, eee, terakhirnya itu ya kebersamaannya lebih erat lagi gitu, kalau tiba-tiba seperti itu ya memang sih kayak kadang kayak, wah, nyesel juga gitu dulu, eee, nggak punya banyak waktu terus kayak dulu tuh aku sempet juga gitu ya Kak di panti asuhan, gitu kan, karena memang ekonominya itu kurang, eee, pada saat itu gitu jadi aku lebih banyak waktunya itu di luar gitu Kak, jadi kayak aku sempet juga gitu Kak heeh, kayak inget gitu kan belanja ke supermarket
Mhm. Mhm. Mhm. Lebih berkesan bener. Mhm. Mmm, mhm. Oh ya. Oh sedih ben heeh.
eee, terus ke bagian, eee, bagian mienya. Wah ini, eee, mie kesukaan ayah aku nih. Wah aku langsung masukin ke keranjang tuh Kak. Duh udah lama kayak tiba-tiba inget, lah kan ayah aku udah nggak ada. Dan itu aku ngambil mie itu 2 tahun 2 tahun yang lalu Ayah aku udah nggak ada gitu Kak. Wah ternyata masih melekat gitu kan rasa sedihnya itu, heeh. Itu sih, aku pernah kayak gitu loh Kak, heeh.
Mhm. Hmm hmm. Iya ini sedih banget. Mmm iya. Iya kadang-kadang iya benar sih Kak. Kadang-kadang kan kita secara alam bawah sadarnya tuh kayak ya ambil aja. "Oh ini kan kesukaannya ini," ambil aja, kayak karena mungkin udah terbiasa kayaknya sih Kak ya. Gitu sih. Tapi Kakak pernah sulit nggak? Mhm. Kakak pernah, misalnya sulit nggak, misalnya pas kejadian itu Kakak cerita ke orang lain tentang perasaan Kakak? Atau sulit untuk cerita ke orang gitu?
Mhm, mhm iya. Iya kayaknya seperti itu ya Kak. Iya itu kaget juga gitu. <chuckles> Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Kalau ini sih, eee eee, ketika ini ya Kak, kayak kehilangan, eee, temen-temen tuh langsung pada datang ke rumah gitu Kak. Kayak ngasih support terus kayak, eee, "Kalau ada apa-apa, eee, nanti cerita aja ya. Terus kalau misalnya kayak butuh bantuan bilang aja ya." Terus kayak mereka tuh bener-bener luar biasa gitu Kak. Terus aku pun jadinya kan agak segan gitu kan buat cerita apapun gitu ke mereka, apalagi kayak sahabat aku gitu kan. Ya maksudnya kayak temen-temen aja sepeduli itu gitu kan, apalagi sahabat-sahabat aku terus waktu itu karena baru masuk sekolah sampai, eee, semua organisasi yang OSIS itu datang juga ke rumah gitu kan, ngasih bela sungkawa, ya sampai sepeduli itu gitu. Ya banyak sih Kak, agak banyak, sangat peduli juga gitu kan dengan kondisi saat itu, mhm.
Mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm, mhm, iya. Bener. Mhm. Benar benar. Iya. Oh iya. Iya sih Kak. Iya ada temannya mungkin ya Kak akhirnya, maksudnya jadi se sedihnya tuh nggak sendiri gitu kan, ada yang mendengarkan. Kalau Kakak sendiri cara paling efektif Kakak untuk mengatasi perasaan sedih mungkin perasaan sedihnya, mmm, secara umum apa aja gitu, apa aja sih yang biasanya Kakak lakuin?
Hmm. Mhm mhm, mhm, betul banget. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.

Kalau misalnya itu sih cara yang paling efektif buat aku gitu ya Kak, ya dengan biarkan diri untuk merasakan kesedihan itu terlebih dahulu, terus kayak, eee, perlahan untuk mengalihkan perhatian ke hal-hal yang memang, eee, memberi aku tuh buat kesadaran secara penuh, gitu kan. Misalnya kayak, eee, setelah menenangkan diri, aku tuh ngerasa udah cukup stabil nih, wah ya udah aku buat coba melakukan kegiatan yang lain gitu, yang emang bisa ngebuat perasaan itu bisa hilang gitu kan, seiring waktu gitu. Jadi aku, eee, berusaha semaksimal mungkin buat menyibukkan diri sih Kak, karena kalau misalnya kayak gak produktif, gitu ya Kak, kayak diem aja, ternyata kayak wah tiba-tiba banyak, apa yang dipikirin gitu kan, kadang heeh, kadang tiba-tiba sedih, gitu kan, heeh.
Mhm. Mhm, iya, bener. Iya. Iya, heeh. Heeh. Bener, heeh. Heeh heeh. Iya, bener. Bener bener. Kayak makin tenggelam dengan kesedihannya itu kan, Kak. Aku setuju sih. Jadi, memang sama sih Kak, aku juga, jadi kayak misalnya aku kalau sedih gitu, ya kesedihannya kan misalnya dari level 1-10 yang paling ringan sampai paling parah. Aku akan menerima kesedihan itu dulu sih sebenernya, jadi membiarkan diri aku kalau mau nangis ya nangis, kalau mau diem ya diem, gitu kan, Kak. Terus setelah itu ya sama kayak Kakaknya, aku akan berusaha produktif karena kalau misalnya aku diem-diem aja, ya itu akan jadi kepikiran terus kan Kak, gitu. Dan sampai kapanpun nggak akan maju-maju, gitu kan, Kak. Jadi, yang penting kalau emosinya udah reda aja, emosi sedihnya udah mulai reda aja, berusaha untuk mengalihkan perhatiannya itu. Terus kemudian mah aku ada 1 sih Kak, makan karena makan yang manis-manis, es krim, iya.
Iya, heeh, itu sih, mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm, mhm. Mhm. Mhm. Iya. Iya, bener banget, banyak pikiran pasti itu. Iya, bener banget sih. Mhm. Mhm. Iya, bener banget sih, Kak. Gimana? Makan juga ya. <chuckles> Iya, bener banget, biar rileks, mood-nya juga bagus gitu ya, mhm.
Iya, terus bener, makan enak-enak itu, itu membuat endorfin mungkin lebih ini lagi kan, Kak.
Mhm. Mhm mhm, betul. Setuju, sih. Mhm.
Hormonnya lebih semangat lagi, gitu sih. Itu sih Kak, kalo aku, nonton mungkin nonton drakor. <chuckles> Iya, yang lucu lucu.
Iya, heeh. Nonton gitu ya? <chuckles> Iya, pasti sih Kak, harus patang hal-hal yang lain, gitu ya?

Bener bener banget, Kak.
Iya, itu dia, mhm.
Karena kalau misalnya kita terus-terusan sedih kan lama-lama kita tenggelam sama kesedihan itu ya, jatuhnya nanti nggak produktif, terus kita malah berputar ke lingkaran itu-itu aja gitu.
Kesedihan itu sendiri, iya betul. Iya ben Mhm, betul banget sih, Kak, dan ini juga sih, Kak, kayak menurut aku tuh sedih itu bukan sesuatu yang memang harus dihindari gitu, Kak, tapi kayak memang harus diterima sebagai bagian dari pengalaman hidup juga gitu kan, karena, eee, kesedihan juga heeh, bukan suatu hal yang memalukan gitu kan. Jadi ya memang justru itu kayak memberi kesempatan nih bagi diri kita juga buat mengenal, eee, diri kita tuh lebih dalam jika kita meskipun kita harus seperti apa gitu kan. Jadi semakin kuat lagi gitu kan untuk menghadapi, eee, kesedihan-kesedihan selanjutnya karena kan, eee, namanya juga hidup pasti nggak selalu bahagia gitu kan, mhm.
Apa tuh, Kak? Bener. Benar benar banget sih, Kak. Iya iya. Bener. Benar benar banget sih, Kak. Bener. Iya kita udah tahu kan. Bener, kita perlu belajar itu sih, Kak. Aku jadi inget film Inside Out. <laughs>
Iya. Oh gitu ya, <chuckles> jadi heeh, belajar dari film juga heeh.
Iya, karena ada waktu yang kita memang harus sedih gitu kan. Nangis, iya. Wah seru banget sih Kak, kalau kita ngobrolin soal sedih ini jadi kesimpulannya kita harus nerima ya perasaan itu ya harus dihadapi. Iya.
Iya, heeh. Iya, bener banget. Iya, bener banget. Mhm. Iya betul banget betul banget. Iya itu alami dan manusiawi gitu Kak, jadi nih ya cara setiap orang buat menghadapinya juga pasti berbeda gitu ya Kak, ya intinya mah bukan tentang menghindari, eee, rasa kesedihan itu ya, Kak, makasih banyak ya, Kak, obrolannya semoga kita bisa. Iya, pagi juga.
Bener bener. Bener. M Iya. Iya makasih juga, Kak, udah cerita, Kak. Iya selamat pagi.